Do á, là sau khi ăn cơm xong á bạn, ví dụ khoảng khoảng 6, 7 giờ tối, mình ăn cơm xong đi ha, thì mình cũng có đi bộ nè. Mình đi bộ xong rồi mình, à, chơi đàn, mình đánh đàn, mình cũng đang học thôi. Thì học đàn xong thì mình lại bắt đầu vô việc nữa bạn, bạn biết sao hông? Học đàn xong thì cỡ khoảng tám giờ mấy thì mình lại bắt đầu việc nữa, thì, kiểu kiểu như, mình chỉ có 2 hoạt động giải trí đó, giữa giữa giữa các khoảng thôi. Còn sau đó, từ tám giờ mấy trở đi, là mình lại bắt đầu làm công việc nữa, thì gần như mình bị cuốn theo luôn á.
Ừm, nghe hợp lý nha. À, vậy á hả? Ừm, công nhận nè. Nhưng mà bạn ơi, hông biết là với cái công việc của bạn ở thời điểm hiện tại nha, bạn cảm thấy là cái khối lượng nó có đang bị quá là lớn hông? Hay là có nhiều cái vấn đề gì đó khiến cho bạn lúc nào cũng phải lo lắng nè, phải chăm lo cho cái công việc toàn tâm toàn ý, theo cái kiểu mà phải vận dụng hết tất cả năng lượng của một ngày của bạn luôn á và trong cái công việc chẳng hạn, thì hông biết là có cái tình trạng đó hông ha?
Ừm, cũng có á, bạn biết sao hông? Là do là, ví dụ, trước đây đi, ờ, mình, ờ, mình có những cái đầu việc, nhưng mà mình là sẽ làm ban ngày nè, hoặc là mình làm ở giờ hành chính công ty, hoặc là mình đi họp mặt cùng mọi người các kiểu á, thì nó có những cái khung giờ cố định á bạn. Còn bây giờ, kiểu là, tại vì mình có một cái thói quen mà mình làm hết mình với công việc á bạn, mình thích là làm tới, a, gọi là, chinh phục những cái cột mốc trong công việc á. Cái cái cái, giống như là, cái thói quen đó là từ rất là lâu, lâu lắm rồi, rất là hơn 10 năm nay của mình là như thế luôn á, đó. Cộng thêm những cái việc là mình cũng có những cái mục tiêu về, ờ, tài chính mình cần phải chinh phục, vì mình cũng có những cái mục tiêu khoảng c về cái khoản tiết kiệm nè, rồi, kiểu, các khoản phải trả để những cái dự trù những kế hoạch cho năm sau của mình triển khai một cái cách nó thuận lợi hơn á, nên cũng khiến cho mình cảm thấy là mình phải làm việc nhiều hơn, làm việc nhiều hơn nữa á bạn.
Ờ, nghe hay nè. Ừm, ừm. Ừm, hợp lý.